Magandang tanghali. Hello, kamusta?
Hello. Okey lang. Magandang tanghali din. Ikaw ba, kamusta?
Mm. Ayos lang naman, ah, medyo pagod kasi kagabi kasi may event kami sa community. About ano siya eh, about Got Talent siya. So, nag-showcase yung mga kabataan dito ng kanilang mga talent. More on yeah, more yes, more on music talaga, more on singing siya.
Hmm, ikaw ba? Ay, okey. Marami bang musika, ganun? Hmm, okey. That's nice. Ang ganda.
Mm, yeah. Speaking ano, about dun 'no, para sa'yo 'no, paano kaya nakakaapekto yung musika sa araw-araw?
Ah, musika sa araw-araw? Nakakaapekto siya sa akin sa ano, sa mood. Kasi sa lahat ng bagay na ginagawa ko may mu musika akong pini-play, ah, work from home kasi ako. Tapos, ah, umaga schedule ko, 6:00 hanggang 3:00 ako. Ngayon, 'pag nagtatrabaho ako, all throughout talaga ng shift ko nagpapatugtog ako ng music, iba-ibang genre nga, tsaka iba-ibang language. <snorts> Nakaapekto talaga siya sa mood. So, parang pag pampagana tapos 'pag gusto ko ng downtime, gano'n.
Mhm. Mm. Mm. Ah, okey, okey, okey. <snorts> Mm. Mm.
Nakakaapekto siya, ikaw ba?
Ayan, ako naman actually I agree na sa sinabi mo. Ah, kasi yung, yung music nakakapag-ano siya eh, nakakapag-uplift siya ng spirit. Yung mga kapagka parang depressed ka, kapagka feeling mo no one to talk to. Pero 'pag nakinig ka ng music, specially yung mga worship songs, parang ano, ako yun, ah, sa worship song kasi, kasi ako ako ako ay mother na, I have 5 kids and yet
Mm. Oo. Mm. Ay, okey, okey. Ay, okey, wow.
Mm, and yet, ako ay nag-aaral ngayon. Ga-graduate ako ngayon, twenty twenty-five, this coming October and then yeah, thank you, and then, ako din ay isang officer sa community. Kaya kagabi meron kaming event, mm, secretary ako. So, ayun, ah, having those chores 'no, yung mga gawain sa bahay, having those responsibilities na I have, parang kapag nakikinig ako ng music, specifically yung worship song, parang na-energize ako, di ba parang, wow ang sarap sa pakiramdam yes. Parang I feel blessed, yung lalo na mga kantang Thank you Lord, ganiyan. I feel blessed na I'm still here, na nagagawa ko yung mga bagay na I am so passioned about. Ayun, parang ganun. Then pagka-bad mood naman ako, not in a mood, nag nagli-listen din ako ng mga song na parang nakakalungkot din, alam mo yun, ewan ko ba, parang sinasabayan ko yung kalungkutan, di ba, may mga gano'n. Parang 'pag brokenhearted ka, hmm.
Mm. Congrats. Ah, okey. Hmm. Okey, okey. Mm. Mm. Parang kaya mo lahat, 'no? Mm. Mm. Mm. <chuckles> Oo, may ganun. Anong klase bang mga ano, anong klaseng musika ba yung madalas mong pakinggan araw-araw?
Ayan, bukod dun sa worship song. Ah, hindi kasi ako mahilig sa mga bagong ano ngayon, eh, kanta. Kasi ano ako, eh, millennial ako, eh. So, OPM, mga folk, rock and country. Ah, mga love song.
Millenial, anong ano yun? Di ko alam. Di ako maalam sa ganun, eh. Di ko nga alam kung anong generation ako eh. Ano ako ngayon eh, 26 ako eh. Di ko alam kung saan ako nag-fi nag-fi-fit na generation.
<laughs> Hindi, yung mga millennials ano yan, mm. After ng millennial, ano ba after ng millennial? Yun yun. Ale oh, parang ganun.
Ah. So, Gen-Z ako?
Ah, 1 Gen-Z, ayan. So, hindi ako yung mga kanta nga ngayon, I'm not really familiar eh. So, 'yon talaga, worship song, folk, rock and country. Yung mga singer na talagang magagaling na, yung talagang veteran sa sa pagkanta, ikaw ba? Ano yung mga klase ng musika na madalas mo rin pakinggan?
Oo. Mm. Mm. Mm. Ako iba-iba eh. Um, yun nga nabanggit ko na tuloy yung edad ko, eh age reveal. <laughs> So, 26 kasi ako, tapos, ah, at this age kasi nanonood pa rin ako ng mga anime ganyan. Ah, so, mm, pero in general talaga 'pag nakita mo yung Spotify list ko, marami akong playlist na iba ano, iba-ibang genre. So kapag nagtatrabaho ako i initially usually usually, ah, nagpapatugtog ako ng rap ,as in yung mga black na rapper like, ah, Drake, Kendrick Lamar, ganon.
Mm. Ah. <chuckles> Mm. Mm, mm. Mm. Ah, okey. Mm. Ne-yo? Ne-yo ba, black ba yun?
Oo, black siya, pero ano siya eh, ah, R&B. At, ah, ah, yung mga ra rapper ngayon yung mga Kendrick Lamar gano'n. Tapos kapag tapos nun, lilipat ako, mag-te-Taylor Swift ako gano'n, mai maiba naman yung mood. Tapos 'pag nagsawa na ako Japanese naman, tapos oo yun nabanggit mo si Neyo, nagpapatugtog din ako nun Ne-yo, Chris Brown, yung mga ganu Usher.
Ah, okey R&B siya. Ah, okey, okey. Mm, mm. Mm. Wow! Okey, mm. Ah Chris Brown, 'yan. 'Yan yung mga kapanahunan ko eh, kaya sila kilala ko.
Mga lum oo old school na parang ano, parang magandang mood na beat, jazzy na ano, gano'n.
'Yan. Mm. Yeah. Mm.
So iba-iba siya, pero usually ey mga black ano napapaka <laughs> napapakinggan ko, kasi black si Ne-yo, oo mga black. <laughs>
Mga black. Wow. Mahilig ka sa mga ano. Pero usually talaga yung mga ganun, yung magagandang boses eh. 'Di ba sila talaga promise.
Oo yung mga black, oo, na na buti nga nabanggit mo yung worship song. Ah, anong worship song ba yung ano, anong banda napapakinggan mo? Banda ba sila?
Grabe. Mm. Kasi meron Planet Shakers hindi meron kasing yung mga Hill Song. Mga banda yun eh, mga ano siya, pero yung mga Don Moen mga ganun, ano yun eh, ah
Ah, okey. Ay Don Moen, alam ko rin yun.
Solo lang siya, ah, solo lang ngayon. Pero 'yong mga Planet Shakers, mga Turn It Up 'yan, 'yon naman mga upbeat 'yon parang mga pang ano, siya praise song kasi 'yon. 'Pag mga worship song kasi more on solemn. Yan, yung parang mga hymnal ganyan, pero pag mga praise song, yan mga ano yan life talaga, yung One Way, mga gano'n. Yung masarap lang.
Mm. Mm. Oo. Oo nga, tama. Mm, nakatulong talaga sa'yo yung ano, yung musika na pinapakinggan mo 'no, sa mood mo, tsaka sa emosyon.
Yes, yes and I if I may recall 'no, yung mga kasi nabanggit mo sila Ne-yo ganyan, so, dahil nga hindi ako mahilig sa ganong mga genre kasi mga old ako eh, mga Rod Stewart ganyan, mga Lionel Richie hindi ko alam kung if familiar ka sa kanila pero sila.
Mm. Hmm. Si Lionel Richie alam ko may may kanta 'kong pinapatugtog palagay nun, eh, "Stuck on You" yata yung
Yeah, favorite ko 'yan "Stuck on You." Ayan, oo marami marami pa Air Supply basta mga ganun 'yong mga genre na gusto ko. Eto pa may tanong ako sa'yo, paano, paano ba nakakatulong o nakakasama sa musika 'yong sa mood mo 'yong mga musika? Gano'n, emotion mo?
Oo, <laughs> ang ganda nun eh. <laughs> Mm. Okey. Ay, oo magandang tanong 'yan actually <laughs> ...nakakatawa lang 'to. 'Di ba ano halimbawa ano bigyan lang kita ng parang konting sample lang na kung ano yung naririnig ko.
Sige, sige. Sige, sige.
Bale pag nagpapatugtog ako ng rap sa umaga, halimbawa gusto ko magkaroon ng energy.
Mm.
'Yung tunog niya usually is parang da da da da da da da da da da da da parang ganon, tapos yung ulo ko nagba-bounce up and down din. Oo, nag nagba-bop din ako ng ulo ko habang nagra-rap sila kung ano-anong sinasabi nila. <laughs>
Oo. Ah, nagba-bounce, oo. Iniimagine ko nga. <laughs> Ah. <laughs> Oo, relate ka. Mhm.
Tapos kapag ano naman. Oo, kapag ano naman, halimbawa yung mga Chris Brown, Ne-yo 'yan kakanta naman ako para, para alam mo yun feel na feel ko talaga kasi pag work from home wala naman akong kausap gaano, tapos wala naman akong katrabahong kasama 'di ba. Kaya yung musika talaga, ang laking tulong niya sa'kin sa mood ko tsaka sa emosyon kasi nakakapag-perform ako ng mas maayos.
Mhm. Oo. Mm. Oo. Mm. Oh, I see, mm.
Mm. I'm sure the same din yun sa'yo lalo na sa mga yun nga, nabanggit mo. Lalo na if yung pinapakinggan mo is ano, yung mga worship songs. Parang feel na feel mo talagang blessed ka, gaganahan ka rin talaga, 'no?
Mm. Yes. Hmm. Ako agree ako na nakakatulong talaga yung music 'no, specially worship song. Kasi minsan, meron akong one time meron akong pinagdaanan, nasa trabaho ako nun tapos wala akong pinakinggan all throughout ng duty ko is yung yung "God Will Make a Way" kay Don Moen din yun. As in talaga kasi problemadong problemado ako nun financially tapos no where to run, parang no one to ask ng para ma makatulong sa'yo financially. And then pinakinggan ko yun talaga as in buong duty ko 8 hours akong nasa resto. Ah, buong duty ko kasi nasa loob naman ako ng office. So, parang pwede akong mag ano, mag makinig, ganyan. Ah, 'yon 'yong pinakinggan ko and then to my surprise then, I was blessed the next day parang there's someone na nag-help. Though hindi naman siya binigay. Parang nagpahiram, ganyan. And then, oh, dun, ah, parang 'yong music na 'yon. Oo, parang answered prayer siya. Oo, kasi 'yong yung kung papakinggan mo 'yong kantang 'yan, 'God will make a way when there seems to be no way,' gano'n kasi siya. Mm, ganda siyang pakinggan tsaka iyon, yung yung kasi pinapakinggan natin di ba nakapag-switch siya ng mood, ng emotion mo.
Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Mm. Mm. Oo. Parang napakinggan yung ano mo 'no, napakinggan mo napakinggan yung ano mo, mm. Ay, ang ganda nga. Oo. Oo, ang dali makapag-switch ng mood nun. Tsaka buti nga bu bu masaya naman ako para sa'yo na sa worship song ka napunta tapos I'm sure dahil dun sa nangyaring yun mas na solidify pa siguro yung pakikinig mo ng worship song, 'no?
Oo, kaya better yet mm. Yes, exactly. Mm. <smacks lips>
Mm, that's nice. Nakakatuwa naman.
Yeah, <smacks lips> meron mang ano sige, sige.
Paano naman kaya ano, ah, sa mga kaibigan mo or kapamilya na nabanggit mo nga na may 5 ka bang anak sabi mo, tama ba, 5? Nakakaapekto rin ba yun sa kanila sa araw-araw na pakikinig mo nun? Pati ba sila na parang pati ba sila na-e-enjoy na rin yung music na pinapakinggan mo?
Mm. Music. Exactly. Alam niyo po <tsk> yung mga anak ko dahil nga ano kami, eh, Christian. Yung mga dati na hindi nila alam na sa na kanta dahil kapagka walang church pinapatugtog ko sa bahay, na-memorize rin nila. So, on that way 'no, na ang pakiramdam ko kasi sa gano'n mas napapalapit ko sila kay Lord, di ba? Kumbaga, that way, ah, in instead of papakinggan nila yung mga song na ah, wala akong ano, ah, I am not against dun sa mga song, pero siyempre minsan nakaka-influence din, eh. Di ba minsan yung mga ano yun? Mm, di ba may mga kanta na may mga mura ganyan, mga bad words na na very rampant na ngayon talaga kahit sa mga bata. Dadaan lang ako may mga nagkakanta, nagra-rap tapos may mura. Eh, di ang mm. Eh, ngayon sa mga anak ko mm.
Mm. Oo. Mm. Ay, oo nga. Oo. Oo, nakaka totoo yun, totoo. Oo. Mm, may mura, oo. Alam mo bakit ganun? Gusto ko lang din i-share, sorry.
Sige, sige, mm.
Ah, alam mo ba't may gano'n? Kasi hindi wala silang guidance ng magulang. Kasi ako napapakinggan ko naman yung gano'n halimbawang may kasi hindi ako nakikinig ng Tagalog, eh. Yung mga rap ng Tagalog. English kasi pinapakinggan ko. Kaya I'm sure may mga mura din dun or parang hindi naman mura na masama talaga, more of parang trashtalk ba as they say.
True, true. Oo, mm. <laughs> Oo, oo. Mm. Oo, parang, ah, na-shock.
Ah, ganun. Ah, di ko naman siya ginagaya. Kasi maayos naman yung parang pagpapakal papalaki sa'kin na, "Okey, music lang 'to, hindi 'to dapat reflection ng kung ano ka," gano'n. Parang pakinggan mo for fun, sure makaapekto sa mood. Pero alam mo naman kung ano yung tama at mali, eh. Kaya oo, agree ako diyan na yung mga kabataan ngayon na nagra-rap ng kung ano-ano lalo na 'pag idol na idol talaga nila, ang dali sa kanilang magmura, 'no?
Mm. Yes, correct. Mm. Correct. Mm. Mm, totoo 'yon. Kasi para sa kanila music lang 'yon, 'di ba? Lalo 'yong mga bata without, ah, realizing na
Mhm. Mm.
Dahil ginagaya nila 'yon or kinakanta rin nila 'yong kanta hindi nila alam na mali 'yon kaya dapat talaga. Dapat talaga may guidance din ng magulang na 'yong pipili sila ng musika. Mm. Musika na kailangan nilang pakinggan, na makakatulong sa kanila. Kaya 'yong mga anak ko, hindi ko sinasabing perfect akong ina, pero I am trying my best na ilayo sila sa mga gano'n, ah, kasi mundo, eh, 'di ba parang 'yon na 'yon, eh. That's the natural na ng mundo, eh. Pero kung sasabayan mo 'yong gano'n, parang it will turn out bad para sa mga anak mo. Kaya better yet, mas okay naman talaga pakinggan ang worship, eh, 'di ba? Mm.
Oo. Tsaka nasasanay sila, ano? Oo. Mm. Oo, tama. Oo. Mm. Na oo, tama, tama. Agree naman ako do'n kasi nakapakinig na rin ako ng worship song. Lalo kaya, iyon nga, kilala ko nga 'yong si Don Moen, eh. <laughs> Kasi tuwing umaga pinapakinggan 'yon ng kasama ko sa bahay, 'yong lola ko noon, no'ng buhay pa siya. Kaya 'pag nakaka papakinggan ko 'yon naalala ko si lola. Tapos nakakatuwa kasi, uh, ang uplifting niya. Every morning kasi late ako nagigising, eh, no'ng bat ano pa ako no'n, eh, kolehiyo pa ako no'n. Eh, l si si lola kasi maaga nagigising. Tapos pinapatugtog niya 'yon sa smart s m may smart TV na kasi kami no'n, eh, sa YouTube. Eh, ang lakas-lakas. So 'pag gigising ako sa umaga, pagbaba ko ng kwarto, nairiri oo, naririnig ko 'yong kay Don Moen. Parang, "Ah, okey, si lola gising na." Tapos I'm sure good mood 'to. Tas totoo nga 'yong sinabi mo. Good mood siya lagi 'pag gano'n.
Mm. Mm, oo. Mm, oo. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm, mm. Hmm. Rinig na rinig mo na. Oo. Hmm. Mm. Iba kasi talaga, eh. Oo, iba kasi talaga. So 'yon talaga 'yong genre na gusto ko talaga sa music.
Nakakatuwa. Mm. Mm. Tsaka, ano kay nakakapag-church pa ba kayo? Kasi no'ng time ng kay lola ko no'n, hindi na siya nakakapag-church, physically 'di niya na kaya. Kasi kailangan na siya i-wheelchair, gano'n. Kaya i tama ka nga na nan kapag hindi kayo nakakapag-church, base lang do'n sa kanta or musikang pinapatugtog mong gano'n, mapapalapit mo talaga siya kay Lord, no? 'Yong mga family mo, gano'n.
'Yan. Mm. Mm. Mm. Yes, correct. 'Tsaka para kasing 'yong mga lyrics no'ng kanta na 'yon ah, usually kasi ang lyrics ng mga worship song, parang ano 'yan, eh, parang pakuwento. Though gano'n din naman sa iba. Pero do'n talaga iba talaga 'pag worship song and love song, ganiyan. 'La lang, relate lang ako. <laughs>
Mm. Oo. Mm. Mm, oo. <laughs> Nakapag-ano ba nakapag-church ba kayo kasama 'yong anak mo? Mga anak mo? Every Sunday tapos nap ano 'yon umuupo rin kayo sa may harapan tas kumakanta sila?
Mm, every Sunday. Every Sunday, oo. Ano kasi part ako ng worship team, eh. So kumbaga, ah, present part ako ng worship team tas sila, 'pagka attendee ka do'n ka lang sa may ano, basta ang nasa harap lang pastor 'pag worship na worship team 'yong nasa harap.
Ah, okey, okey, that's nice. Mm. Grabe, nakakatuwa, 'no? I iba talaga effect ng music sa araw-araw, 'no?
Ganiyan, mm. Yes, correct. And kahit pagod ka 'pag nakinig ka ng music tas samahan mo pa ng kape, iyon, ang sarap sa pakiramdam.
Mm. Mm. Mm, saktong-sakto. Uy, thank you sa usapan natin. Papakinggan ko rin nga 'yong mga nabanggit mong kanta. Baka ma-uplift din ako. Thank you.
Yeah. Yes, thank you sa time, ah. Yes. Yes. Thank you so much. God bless.
Mm, salamat.